<chuckles> No, devo dire è stato un gran piacere parlare con te di questa cosa, ehm, mi hai dato dei degli spunti molto belli. Spero insomma di <clicks tongue> farne altre di chiamata come questa.
Sì, sì, assolutamente.
Beh, è stato un gran piacere. Sì, perché consideran che diciamo religione, sai, società, religione sono argomenti che non sempre vengono trattati, ed è bello che quando vengono trattati e sì, dobbiamo avere anche confidenza un po' con questi argomenti, è importante. Ti auguro una buona giornata, è stato un gran piacere.
Ehm, è stato un piacere. Ciao. Ah-ah. È vero, ci vuole difficoltà. È vero, è vero. Anche io.